Ja, m mei also, so mittelgroß. Aber wir sind ja nicht so viele Leute, ne? Ja, aber doch, er und das fand ich am Anfang auch sehr komisch. Warum denn gerade 'n Truthahn, ne? Und, ja, der ist ja au da sind noch so Sachen drinne und so, dass man erst rausholen muss, da habe ich gedacht: „Ui, ne, will ich nicht", ne? Muss nicht. Ja, aber ich versuche jetzt auch dadurch, dass wir also wir wohnen ja in Amerika, aber trotzdem, ich versuche immer noch die deutschen Traditionen mit meinem Sohn durchzumachen, ne? Also sprich 1. Klasse Schultüte. Er hat sich gewundert, was das ist, aber war dann sehr glücklich, dass er 'ne Schultüte bekommen hat, ne? Weil er gemeint: „Wer kriegt 'n Spielzeug und Süßigkeiten am ersten Schultag“, ne? Nur er. Er aus seiner Klasse zumindest mal. Ja, also so solche Traditionen f also, die ich in der Kindheit schön fand, versuche ich doch schon weiter zu beizubehalten.
Ja. Ja. Mhm. Und ja, ja. Mhm. Oh Gott! Ne, ja, ja, sicher. Auf jeden Fall super. Oh, ja. Aha. Ja, das glaube ich. Mhm. Ja. Ach schön. Und wie ist das so dann Hm. Also, wie ist es dann bei euch mit Weihnachten? Weil ihr habt ja Ist ja schon 'n bisschen andere Tradition als das Deutsche, ne? So ist ja dann wir haben den Heiligabend und, ähm, ne, in USA ist Ja.
Mhm. Da haben wir auch diskutiert, sage ich nur. <laughs> Aber der 25. hat gewonnen, ne? Mhm. Ich habe ja noch Nikolaustag, ne, das darf ich dann noch mitmachen. <laughs> Also, der wird auch
Mhm. Oh, ne, oh Gott, ja. Ja gut, aber es ist es Mhm. Ja, aber es ist dann eigentlich einfacher für deinen für deinen Sohn schon auch 'n bisschen, ne, wenn's angeglichen ist, ne? Ja.
Ja, ja. Also, ich finde es auch eigentlich, wenn man's mal so sieht, ähm aufstehen, Geschenke aufmachen, das ist so in Deutschland ich finde es so was ist denn die Zeit, wenn man Geschenke aufmacht? Also, bei uns war's 6:00, aber es war nie so so, okay, das ist jetzt die Zeit zum Geschenke aufmachen. Jeder hat es so 'n bisschen anders gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja, und das fand ich schon 'n bisschen komisch, dass es nicht so 'ne so wie in Amerika so: „Okay, jetzt werden die Geschenke aufgemacht." Ja, also von daher fand ich den 25. ganz einfach einfacher, weil wenn wir wach sind, machen wir Geschenke auf. Yippee yay yo, ne? Ja, also und ich finde es auch eher gemütlich, ne? So morgens im Schlafanzug. Mhm.
Das ist richtig, ja, ja. Mhm. Mhm. Jetzt, ja, ja, ja. Okay. Ja. <laughs> Und hast du da auch so was geändert bei der Mhm. Hast du da auch so was geändert bei Ja. Hast du da auch so was geändert bei, ähm, der Dekoration zum Beispiel für den Weihnachtsbaum oder hältst du da auch schon so 'n bisschen an an deutschen, ähm, ja, Traditionen fest?
Ähm.